Alors je viens de te voir parce que j'ai un petit, hem j'ai un petit problème en pas trois fois rien, mais j'aimerais bien avoir ton avis et puis savoir si tu as 2-3 conseils? En fait, hem, j'ai un mode de vie qui est, heu, à la fois très sédentaire mais très actif, <chuckles> c'est-à-dire que bah, mmh, heu, j'essaie de faire quand même pas mal de sport par semaine entre 2 à 3 séances, mais hem, en dehors de ces séances de sport, il y a pas trop de mouvement parce que je travaille depuis chez moi. En fait, toutes les activités, heu, que je fais, heu, sont à la maison, c'est-à-dire, le travail, je suis en télétravail, heu, pour mes études, les concours à réviser, bah, c'est des concours donc il faut être devant un bureau et et regarder des livres, heu, pendant en boucle et en boucle et hem, donc en fait, malgré le fait que je fasse du sport et que je sois arti hem, actif. Je sens quand même, une espèce de tension générale, surtout le soir, heu, que, heu, à à mon jeune âge, heu, je suis pas censé, heu, sentir avec heu, qui est accompagné aussi par une perte de mobilité, c'est-à-dire que bon, ben, par exemple, je suis pas très souple, donc voilà, je voulais savoir si tu avais pas des conseils ou des petites astuces pour un petit peu, hem, redresser la barre s dans dans tout ça?
Mmh mh. N ouais. Mmh mh. Mmh d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh d'accord. Mmh, d'accord, ouais. Mmh d'accord. Bah oui, c'est vrai que moi je comprends tote totalement, hem, heu, ce que tu peux ressentir parce que des fois bah, on fait travailler, heu heu, ses ses muscles et puis après, heu, bah, voilà le soir comme tu dis, heu, on a l'impression que tout se rétracte, et qu'on est un peu bloqué, heu, parfois dans ces mouvements, heu, donc heu, bah, déjà bravo à toi de pratiquer, heu, de manière régulière une activité sportive, hein. C'est déjà, heu, super bien et heu, c'est vrai que le fait que tu restes, heu, peut-être, heu, toute la journée assis devant un écran, après, heu, voilà, tes muscles, heu, vont te faire sentir un petit peu qu'ils ont envie de bouger, heu heu, un peu plus. Mmh
Exactement. Ouais.
et heu, dis-moi, mmh est-ce que, heu heu, tu sens des tensions particulièrement plus fortes à certains endroits, tels que par exemple bah, la nuque, les épaules ou le dos? Est-ce que c'est vraiment d heu, parce que tu dis que c'est général, mais est-ce qu'il y a des petits points de tension, heu, qui peuvent être localisés parfois?
Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, j'en ai vraiment 2 gros. C'est le haut de la nuque et heu, le bas du dos. Ça, c'est vraiment les 2 gros points de tension.
Mmh mh. Et oui et ça c'est vrai que, heu, quand on reste assis, heu, très longtemps, heu, c'est vrai que c'est pas étonnant et heu, ça, tu peux peut-être, hem, heu, faire des petits exercices, heu, d'étirement, heu, tout en restant assis pour, heu, détendre un petit peu cette zone. Tu sais, tu peux faire, heu, des mouvements a avec heu, ta tête de bas en haut pour étirer un petit peu la nuque
D'accord. Ouais. D'accord.
et puis heu, de temps en temps, quand tu fais une pause devant ton écran, heu, tu peux essayer de rouler un petit peu ton dos en boule, heu, pour étirer, heu, tes muscles.
OK. OK, d'accord. Ah ouais, je connaissais pas du tout ouais, ça a l'air, hem, ça a l'air intéressant parce que bon, hem, voilà, j'aimerais bien aussi tu vois prendre le temps, heu, justement d'incorporer le soir une routine un petit peu, heu, collée, heu, vers les étirements. Tu sais pour que bon, bah, voilà je je puisse un petit peu régler le problème à la longue. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée par exemple?
Mmh mh. Oui, tu peux, heu, poursuivre les étirements le soir également, heu, il y a des postures, heu, que tu peux faire allongé, heu, qui sont très intéressantes, heu, bah, par exemple pour ton dos, heu, tu peux t'allonger sur le dos et ramener, heu, tes genoux vers ta poitrine, heu, voilà. Ça permet de bien étirer le le bas du dos, heu, ça c'est c'est très bien et puis, heu heu, tu b tu as d'autres étirements qui peuvent être intéressants. Mais heu, ce qui peut être pas mal aussi, heu, le soir, heu, pour heu, relâcher, heu, ces tensions, heu, c'est heu, d'appliquer un petit peu de chaud, heu, au niveau, heu, de ton muscle, heu, donc par exemple, on peut envisager de d'appliquer, heu, pendant 5 minutes une bouillotte, heu, d'eau chaude, heu, voilà. Au niveau de ton dos ou au niveau de de ta nuque et de tes épaules pour essayer de de détendre parce que c'est vrai que le chaud, ça fait du bien et puis surtout, heu, alors là on on entre dans la période, heu, hivernale, heu où heu, ça peut faire beaucoup de bien aussi, quoi.
D'accord. OK. N oui. D'accord. Oui. Mouais. Ouais, ouais, c'est vrai j'y avais pas pensé à mmh à ce chaud, j'avais hem moi je prenais des d je prends des douches chaudes, mais c'est pas vraiment la la même chose, je suppose parce que du coup la chaleur est pas concentrée en en un point, mais heu, ouais, ouais, c'est vrai que c'est une, heu c'est vrai que c'est une bonne idée, j'y a j'y avais pas du tout pensé. J'avais j'avais pas vu ça de sous sous ce point là et c'est vrai que ça peut être très intéressant, hem. Est-ce que tu penses aussi, heu, de si au cours de ma journée ou de ma semaine, je peux organiser des mo moments, où, bah
Mmh mh.
peut-être que je vais marcher si ça peut aider parce que je conçois, heu, que, bon, bah, d'accord, je je bouge déjà, mais mmh, peut-être que, heu, mon corps a aussi besoin de bouger, heu, de manière non, hem «non violente» entre guillemets parce que c'est vrai que le sport ça ça reste quand même m à la base le sport, ça reste quand même détruire des <chuckles> détruire des fibres musculaires pour les reconstruire plus fortes
Mmh mh.
donc heu, ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Oui, mmh mh. Beh, c'est vrai que, heu, la pratique sportive, heu, voilà, peut être un petit peu intense pour le corps, ça peut provoquer des crampes, heu, voilà. Comme tu dis ça peut, heu et il faut le renouvellement cellulaire, heu heu, va être stimulé, donc ça va consommer beaucoup d'énergie aussi au niveau du muscle, heu, donc c'est vrai que la pratique, heu, d'une activité, heu heu, sportive, voilà peut être un peu, heu, agressive parfois, heu, voilà, ça dépend comment on la pratique mais heu, c'est très important, heu, comme tu l'as mentionné, heu, d'avoir une activité physique. Mais on peut à côté, voilà, avoir une activité physique un peu plus douce, heu, comme la marche et c'est vrai que la marche, heu, bah, voilà ça va mmh, heu, détendre le muscle parce que, ça va stimuler ta circulation sanguine, ça va échauffer un peu le muscle, mais sans provoquer, heu, voilà de traumatisme, heu heu, à ce niveau-là, heu, donc ça peut, oui, permettre de relâcher les tensions, en effet.
Ouais. D'accord. OK. Ouais, bien sûr. OK. D'accord. Ah oui, oui, oui! Bah, heu, écoute, c'est une, heu, tout ça, c'est une, heu, c'est une bonne idée, c'est vrai que j'ai, heu, j'avais, hem, j'avais pensé, mais voilà, je voulais avoir ton avis pour savoir si ça valait le coup, heu, ça valait le coup de de faire ça. Mais, heu, pour l'instant ouais, j'ai une bonne, heu, j'ai une bonne base là, entre, heu, les petits étirements que tu m'as conseillés, les moments le soir et les moments où je vais faire où je vais marcher, c'est vrai que pour l'instant, j'ai une, hem, j'ai une bonne, heu, j'ai une bonne routine. Est-ce que, hem, voilà, j'ai une dernière question sur un petit peu tout ce qui est la mise en place, heu, de s de ces routines au cours de ma journée. Est-ce que tu aurais aussi encore une dern un dernier bon petit conseil pour, heu, dans la journée, quand je suis face, heu, à l'ordinateur dans le travail ou dans les révisions, pour bah, heu, une petite routine pour relâcher la pression un petit peu rapidement et me détendre?
Mmh, n oui. Mmh mh. Oui, heu, est-ce que tu as pensé, par exemple, à faire des exercices de respiration?
Non, ouais, non, non, j'y avais pas pensé.
Mmh mh. Et bien, je pense que ça pourrait, heu, t'aider parce que c'est vrai que ça va permettre, heu, de te concentrer, heu, sur ta respiration et de travailler aussi, heu, bah, les muscles respiratoires et heu, tous les muscles qui sont autour de la cage thoracique. Et heu, ça peut être intéressant, voilà, de se concentrer sur, vraiment, vider ses poumons en faisant une forte expiration et heu, faire aussi le maximum, heu, ouvrir ses poumons au maximum et faire une grande inspiration. Heu, donc, heu, ça va te permettre de bien réoxygéner aussi, heu, tout ton corps, et ça peut être très bénéfique, heu, pour toi.
D'accord. Moui. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, je vais mettre tout ça en place et j'ai vraiment hâte de d'avoir une, heu, journée beaucoup plus relax grâce à ça. Donc, heu, merci beaucoup de m'avoir aigu aiguillé, heu, là-dessus, c'est super intéressant.
Moui. Moui, je t'en prie!